Ah, mabuti naman. Eto, ah, medyo kakauwi lang rin sa trabaho at, ah, papahinga na, pero ikaw ba kumusta ba hapon mo?
Mm. Heto heto, ah, okey lang, ah, kaka-meryenda lang at nag-aantay ng umulan ng may medyo ano, malakas para baka maligo sa ulan. <laughs>
Ah. Oo nga eh, medyo <laughs> Ako na naano ka na parang kumukulog yata, ah, mabuti na naranasan natin ulan dahil ilang araw din na mainit ang panahon 'di ba oo. Tama, ayan sabi mo nga kanina na ano na nagmeryenda ka na 'di ba. Um, ikaw ba nakaranas ka na ba na kunyari kumain kayo sa labas, eh, nakita mo na may buhok ka nakita sa iyong kinakain?
Hmm. Oo, nga grabe! Sobrang init, yung pinarusahan tay' eh. Mm. Hmm. Mm. Siguro, hindi lang
Paano mo 'to ano, paano, anong nauna mo naging reaksiyon?
Hindi hindi siguro, hindi ko na mabilang kung ilang beses nangyari 'no oo, parang, hmm, hindi ko alam kung ano ba 'yan, ah. Ah, saan ba nanggagaling talaga 'no? Grabe, hindi ko alam kung ka kapabayaan nung ano nung nagluluto 'no. Hindi mo alam kung intensiyonal na ah, ano lang, ah <breath>
<blows air> Talaga? <breath> So, maraming beses na. Paano na 'yan? Oo. Oo. Oo, eh ano ang nagiging reaksiyon mo? Kasi parang, hindi na 'to nagiging ano, eh, kung ilang beses mo na nararanasan eh.
Oo, kung ano depende sa buhok 'no. <laughs> Kasi uh, medyo medyo unat 'yong buhok kasi sabihin galing sa ulo. So parang okey lang, okey lang 'yon, sige tanggalin lalo sa kanin. Alisin mo na lang 'di ba hindi na masyadong, big deal 'no hindi pero may mga taong gano'n sensitive sila sa gano'n 'no kahit na sa maliit na bagay kino-complain talaga, 'no. Eh, sa'kin na na lang gid ino inaano siya wala lang, dedma na lang, di alisin ko na lang kung sab sa kanin lang.
<laughs> <gasps> Depende sa buhok. <blows air> Oo. Oo. Tama. Oo. Oo. Oo. Tama. Tama. Mm. <breath> Oo kasi Mm. Mm. Ah, oo.
Pero ibang issue pagka medyo alam mo na, iba yung. Alam mo na ma-imagine mo na kung sa'n galing 'no, so yun. Ah, oo.
Oo. Oo, tama kapag itsura by itsura. Ako naman, hindi ak hindi ako, hindi ko minsan, ah, pinapalagpas 'yan. Kasi iba ka iba pa rin kasing may, ah, kalinisan talaga pagdating sa pagkain kasi mahalaga 'yan eh, 'di ba? Kahit nga man lang sa may mga ibang kan karenderya nagsusuot na ng hair net 'di ba kasi nga, may mga hindi magagandang, ah, yun nga, nakikita dun sa pagkain lalo na kapag may buhok, 'di ba. Kapag ako depende sa'kin kapag maganda yung kinakainan kong restaurant, eh, talagang ako'y talagang ano, ah, tumatayo at ipapakita ko dun sa, ah, waiter o sa manager. Sa management nila na kung ano yung nakita ko dun sa kung may buhok kada sa mga kaning, sa mga ulam, maliit man 'yan malaki, kulot man 'yan o, ah, tuwid, gano'n. Kasi inaano ko sa kanila, "Ano po nangyari dito?" Tinatanong ko, "Ano po nangyari dito?" Meron po akong nakita, oh, gano'n kasi para
Mm. Totoo 'yan, totoo 'yan. Mm. Oo, tama. Mm. At Oo. Sa management oo, oo. Mm. Mm. Oo. <laughs> <breath> Mm. M-uh-huh. Siguro kung minsan nagpapalusot nila, "Sir, baka galing sa inyo 'yan."